देखिए अ, अक्सर घरमो घरों में देखिए खाना जो है वो कई बार ज़्यादा बन जाता है। और वो ज़्यादा खाना जो है वो अक्सर देखिए फ्रिज में ही रखा जाता है। अ, इस उम्मीद में रखा जाता है कि अ, कल जो है फ्रिज से इसको निकाल कर के कुछ नए रूप में जो है इसको परोसा जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अ, जब फ्रिज में जो भी चीज़ें रखी होती हैं और मान लीजिए समय बहुत कम होता है, तो आप किस तरीके से आपकी शुरुआती सोच होती है कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो की जल्दी भी हो और हेल्थी विकल्प भी हो और सबको पसंद भी हो। क्या आपकी मंशा रहती है इसके पीछे?
जी। जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। देखिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको फ्रिज खोलने पर मिलेगी अ, जो ए रात के खाने से बची हुई होती है या दिन के खाने से, वो ज़्यादातर घरों में दाल चावल या सब्ज़ी ही होती है। है ना? और चावल ऐसी चीज़ है, दाल फिर भी नहीं हो तो अगर आपको चावल फ्रिज के अंदर मिल गए हैं, तो आपको लगेगा भई अब दाल कहाँ से लाए? दाल कहाँ से बनाए? तो देखिए इसका एक बहुत ही आसान-सा जो तरीका मैं आज़माती हूँ अगर मैंने फ्रिज खोला कुछ नहीं दिख रहा मुझे चावल दिख गए, तो फटाफट से बस आप ये कीजिए। पैन में तेल गर्म कीजिए उसके अंदर आप थोड़ी-सी राई डाल सकते हैं, ज़ीरा डाल सकते हैं। करी पत्ता अगर रखा है तो करी पत्ता भी गर्म तेल में डाल दीजिए आप। लहसुन खाते हैं, लहसुन डाल दीजिए, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, हल्दी ये सब डाल करके उसको 2-3 मिनट भून लीजिए। और वो जो फ़ आपके चावल रखे हुए थे, आप मिला दीजिए उसके अंदर और आप देखिए वो बढ़िया आपके मतलब जो कह सकते हैं फ्राइड राइस का काम करते हैं। अगर आप चाहें तो ओरिगैनो डाल सकते हैं उसके अंदर। और अगर देखिए आप अंडे खाते हैं, तो जब आप मसाला भून रहे हो उसके अंदर अ, 2 अंडे आप तोड़ करके डाल दीजिए, उसको थोड़ा-सा चला लीजिए और वो चावल डाल दीजिए। आपके देखिए एग राइ राइस तैयार है, बहुत ही मज़े से आप खाइए। अगर अ, दही है तो दही के साथ मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ चावल के साथ में। जी।
जी, जी। हुँ, हुँ। दाल चावल, बिल्कुल सही बात। जी। जी। जी, जी। ऊँहुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। बढ़िया। हुँ, हुँ। अरे वाह! हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बड़ी ही अ, स्वादिष्ट रेसिपी देखिए आपने साझा की और बड़ा अच्छा लगा कि देखिए आपने दोनों ही विकल्प साझा करे। उन लोगों के लिए भी साझा करे जो अंडा नहीं खाते हैं और उनके लिए भी साझा करे हैं जो अंडा खाते हैं, बड़ा अच्छा लगा अ, लेकिन ये बताइए कि अब चलिए ये तो हो गई चावल की बात। लेकिन कई बार आप देखिए दाल भी बच जाती है, सब्ज़ी भी बच जाती है। तो इनको लेकर के कोई ऐसी अ, साधारण सिंपल रेसिपी अगर आपके पास है जो कि बहुत जल्दी बन भी जाती हो और सबको पसंद भी आती हो? अ, तो आप अगर वो साझा करना चाहे तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे उसके बारे में।
जी। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। जी, तो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जैसे अ, मैंने अभी आपको चावल के बारे में बताया। अगर दाल-चावल दोनों ही रखे हुए हैं, है ना और आपका मन नहीं है कि आपने चपाती कौन बनाएगा, मतलब अ, दाल के लिए क्योंकि दाल चावल तो पहले ही खा लिए थे तो अब मन ही नहीं है कि दाल-चावल दोबारा से खाएँ। तो चपाती भी नहीं बनानी है अब क्या करें? तो इसके लिए देखिए एक और बढ़िया तरीका है। अम, वही है तरीका तो आप तेल गरम कर लीजिए उसमें अ, 2-3 कली जो लहसुन है बारीक-बारीक काट करके रख लीजिए पहले तो अ, और एक प्याज़ काट लीजिए, हरी हरी मिर्च काट लीजिए, आप टमाटर भी काट के रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लहसुन का खेल है, क्योंकि फ्लेवर लहसुन देगा उसमें। मैं तो देखिए बहुत सारा लहसुन डालती हूँ। जैसे मैंने कहा 2-4 कली इर मैं तो पूरा एक जो उसकी कहते हैं ना पूरा जो होता है। अ, पूरा का पूरा उसको छील लेती हूँ अ, दस बीस जितने भी उसमें लहसन होते हैं। तेल जब गर्म हो गया उसमें अ, छोटा-छोटा जो आपने लहसुन डाला था वो डाल दीजिए आप उसके अंदर। हल्का सुनहरा वो हो जाए, उसके बाद में आप ज़ीरा डाल दीजिए, साबुत लाल मिर्च हो तो उसको काट के डाल दीजिए, हरी लाल मिर्च डाल दीजिए, प्याज़ डालिए, थोड़ा-सा भून लीजिए फिर टमाटर डालिए आप उसके अंदर और फिर हल्दी, नमक जितना भी आप मिर्च खाते हैं वो डाल दीजिए। अगर मिर्च नहीं भी खाते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल लीजिए वो रंग के लिए अच्छी होती है इसलिए। जब देखिए वो थोड़ा-सा भुन जाए, जब आपको लगे कि वो टमाटर थोड़े गल गए हैं जो कि दो तीन मिनट चलाने में हो जाएगा, फिर आप उसमें वो दाल डालिए जो दाल बची हुई थी। 1-2 मिनट उसको चला लीजिए फिर जब वो दाल मसाले के अंदर मिल जाएगी, आप वो चावल डाल दीजिए उसके अंदर।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हाँ, हाँ। ठीक है। जी। ओह! ठीक है। जी, जी। जी, जी, जी, जी, पूरा का पूरा लहसुन। जी, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अरे वाह! जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हम्म।
और देखिए, मिला लीजिए, मतलब मैं आपको बता रही हूँ मेरे मुँह में पानी आ रहा है सोच कर के, इतना ज़ायकेदार बनता है ये बिल्कुल, मतलब अ, ज देखिए, ना तो आपको दाल चावल जो आपने रात में या एक अ, वक़्त पहले खाए थे, वो ज़ायका आएगा, क्योंकि बोरियत हो जाती है देखिए 2 बार अगर आप खा लो तो। दोनों मिक्स हो गए, वो एक अलग जो उनका अ, जो मसाले डाले, वो तो स्वाद आएगा ही आएगा। आप देखना लहसुन का जो अ, फ़्लेवर आता है और जब वो हल्का भुना हुआ लहसुन आपके मुँह में आता है, जिनको भी लहसुन पसंद है देखिए मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देखिए वो कर लीजिए, और अगर आपको लगता है जो सब्ज़ी भी आपकी बची हुई रखी हुई है, उसका अब क्या करें, सब्ज़ी तो वैसे ही अ, रखी हुई है। अगर आपने दोबारा से वो सब्ज़ी बनानी है, तो आप हल्का-सा वही तेल गर्म कर लीजिए। अ, प्याज़ डले तो प्याज़ डाल दीजिए, वरना आप एक चीज़ कर सकते हैं, जीरा डालिए। अगर आपके घर में थोड़ा-सा भी दही रखा हुआ है ना, दही के अंदर अ, 1 छोटा चम्मच आप जो धनिया पाउडर होता है, वो डाल दीजिए, अच्छे से फेंट लीजिए, थोड़ी-सी लाल मिर्च, नमक, हल्दी उसमें डाल दीजिए। और फिर उम, गैस बंद कर दीजिए, बिल्कुल मद्धम कर दीजिए क्योंकि गर्म तेल में आप अगर दही डालेंगे, तो वो फट जाता है दही। द हाँ, दही को बहुत अच्छे से आप फेंट लीजिए, फिर उ जो तेल है मद्धम आँच पे, वो दही डालिए लेकिन उसको चलाते रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएँगे तब भी वो फटने लग जाता है दही। जब वो तेल छोड़ने लग जाए, हल्का-सा उसमें पानी डाल दीजिए, बिल्कुल 1-2 छोटा चम्मच ताकि जले नहीं वो, और फिर वो सब्ज़ी डाल दीजिए जो रखी हुई थी। अब देखिए, उसके अंदर एक तरह की खटास तो आ जाएगी दही के साथ में, और एक जो मक्खनी फ़्लेवर आता है, वो उसके अंदर आ जाएगा।
बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सही बात है। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ। जी, जी। जी। ठीक है। हुँ। ओह! ऐसा भी होता है। ठीक है। हुँ, हुँ। ठीक है। सही बात है। बिल्कुल। हाँ, क्रीमी-क्रीमी जैसा।
क्रीमी क अ, फ़्लेवर आ जाएगा, अब अगर आप चाहें तो खाते वक़्त आप उस पर जो गरम हो सब्ज़ी, थोड़ा-सा उस पे या तो चीज़ रख दीजिए या 1 डली मक्खन की डाल दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर सब्ज़ी में आप अ, मक्खन ऊपर से डालने की सोच रहे हैं, तो फिर वो जो दही भुना था, आप उसमें नमक कम ही डालिए क्योंकि मक्खन भी नमकीन होता है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो देखिए, बिल्कुल ही अलग स्वाद की आपकी जो दाल चावल थे, वो तो अलग ही मतलब मसाले वाली खिचड़ी हो गई है, और ये सब्ज़ी का अलग स्वाद आ गया है। जी।
हम्म, हुँ, हुँ। जी। अरे वाह! हुँ, हुँ। जी। हाँ, नमकीन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन आपने रेसिपी बताई है और अ, जब आप ये रेसिपी दाल-चावल वाली बता रही थी ना मेरा कहीं न कहीं देखिए मेरी नज़र जो है, वो इसी बात पर जा रही थी कि मेरे फ्रिज में भी रखे हुए हैं दाल-चावल कल ही जा कर के मैं इसको ट्राई करता हूँ और ब बहुत ही देखिए इतनी दिलचस्प रेसिपी आपने बता दी और बड़ी सिंपल भी है, मतलब कोई भी इसको बना सकता है, इतनी आसान रेसिपी आपने बता दी है और ख़ास तौर से देखिए अ, जो आलू के साथ जो आपने देखिए क्रिएटिविटी बताई है देखिए दही के साथ, इतना क्रीमी टेक्सचर और जिस तरीके से आपने बताया कि मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं और आपने जो टिप्स और ट्रिक्स जो साथ में बताए हैं वो भी बेहतरीन हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी गलतियाँ हो सकती है इसको बनाने में और बिल्कुल अब देखिए मैं कल ही इसको ट्राई करने वाला हूँ और बिल्कुल देखता हूँ क्या गजब का स्वाद है बिल्कुल। अ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब देखिए अक्सर अ, जो खाना जो है, जब फ्रिज में रखा जाता है तो कहीं न कहीं देखिए जो अ, न्यूट्रिशन का जो लेवल होता है, वो थोड़ा बहुत देखिए कम हो चुका होता है क्योंकि पका हुआ खाना है। तो मुझे ये बताइए कि अ, जब आप ये खाना जो अ ब, दोबारा य री यूज़ करने के लिए या जो भी क्रिएटिव आइडिया जब आप खाने को लेकर के आते हैं। तो उनमें आखिरकार अ, न्यूट्रिशन को बैलेंस कैसे दोबारा से किया जाए? क्योंकि अब वो कम हो चुका है। तो ऐसी क्या चीज़ें आप उसमें इस्तेमाल करते हैं? या फिर क्या इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि न्यूट्रिशन को बैलेंस किया जा सके?
सच में। <laughs> बिल्कुल बनाइए, जी। बहुत सिंपल है। हुँ। जी। हुँ। अ, हाँ। जी। <chuckles> बिल्कुल नहीं है जी। ज़रूर। बिल्कुल। हुँ। जी। जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। उसके लिए देखिए जब आप अ अ, फ्रिज में खाना आप जब भी रखते हैं आप खाने को एक तो पहले नॉर्मल टेंपरेचर पर आने दीजिए, गर्म-गर्म खाना कभी भी आप फ्रिज में मत रखिए। खाना जब बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मतलब अ अ, ठंडा होने दीजिए रूम टेंपरेचर पे जब आपका खाना आ जाए जो भी आपने रखा रखना है। उसे एयर टाइट कंटेनर में रखिए अ, एयर टाइट कंटेनर अ, हो सके तो देखिए जो स्टील के कंटेनर होते हैं टिफिन होते हैं उनमें आप रख सकते हैं और खाना आप फ्रिज में ना रख कर के फ्रीज़र में रखिए आप। फ्रीज़र में रखने से खाना जम जाता है जी, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी मसाले वगैरह हैं, जो भी उनका अ, ओरिजिनल जो स्वाद है वो वहाँ पैक हो जाता है बिल्कुल वो फ्रीज़ हो जाता है। मतलब वहीं का वहीं। फिर जब आपने देखिए वो खाना, खाना हो आप उस खाने को करीब 1 घंटे पहले बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल बर्फ़ हो चुका होगा जब आप फ्रीज़र के अंदर रखेंगे उसको पिघलने में थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लगता है। हो सके तो आप 2 घंटे पहले ही निकाल लीजिए देखिए ये तो जो आपके यहाँ का तापमान है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि कई जगह बहुत गर्मी होती है तो वो 1 घंटे के अंदर ही पिघल जाता है। कई जगह थोड़ा-सा ठीक तापमान है तो आप 2 घंटे पहले निकाल लीजिए और इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप एक बड़े बर्तन के अंदर थोड़ा-सा पानी लीजिए अ, सामान्य जो तापमान है उसका भी ले सकते हैं, हल्का-सा बहुत गुनगुना या गर्म नहीं हल्का-सा गुनगुना भी ले सकते हैं और उस डब्बे को जिसमें आपने सब्ज़ी रखी थी उस डब्बे को उस पानी वाले बर्तन में रख दीजिए जो पानी होगा वो उसकी जो ठंडक है वो खेंच लेगा 2-3 बार आप जब बदली करेंगे ना उस पानी को, वो जल्दी नॉर्मल हाँ, हो जाएगा। और जब वो नॉर्मल हो जाए अ, खाना आपका तो फिर आप उसको अ, मद्धम आंच के ऊपर गर्म कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बॉयल करने की आपको ज़रूरत नहीं है उसको हाँ, बस उतना ही गर्म कीजिए जितनी गरमाहट का खाना आपको चाहिए। तो देखिए बहुत सारे तो उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाते हैं मतलब जितना ताज़े खाने में होता है उतना तो कोई भी तरीका नहीं है, अगर होगा तो देखिए मुझे नहीं मालूम। लेकिन थोड़े बहुत जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बचे रह जाते हैं। और देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रिसर्च भी पढ़ी थी उसमें तो ये भी कहा गया था कि ये एक गलतफ़हमी है कि फ्रिज के अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते। हाँ, एक अभी नई रिसर्च आई है, नया शोध आया है ऐसा कुछ, पढ़ूँगी मैं कभी उसके बारे में और आगे पढ़ूँगी।
हुँ, हुँ। अच्छा ऐसा क्यों? हुँ, हुँ। ओह! जी, जी। अच्छा। हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हम्म। हुँ, हुँ। वक़्त लगेगा, जी, जी। हुँ, हुँ। उम, जी, जी। हम्म। समय लग सकता है, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जल्दी हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। हुँ। नहीं पड़ती है, जी। समझ गया। हुँ, हुँ। जी, जी। हम्म। जी, जी। ओह ऐसा है! हुँ, हुँ। तो बढ़िया बात है फिर तो। अ, काफ़ी अच्छा लगा देखिए जिस तरीके से आपने बताया है कि अ, खाने को किस तरीके से फ्रिज में रखा जाए ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी तरह से बरकरार रखे अ, रखी रह सके। अ, लेकिन देखिए इसमें ना जब आप ये बता रहे थे कि पान मतलब गर्म पानी का इस्तेमाल करें या उसके अंदर रखें तो जल्दी हो जाएगा। अ, डिफ्रॉस्ट नहीं कर सकते हैं क्या ओवन के अंदर?
जी। जी। हुँ। जी। हुँ। नहीं-नहीं डिफ्रॉस्ट करने से तो बहुत तेज़ देखिए अ अ, वो जो तापमान होगा उसके न्यूट्रिएंट्स वैसे ही खत्म हो जाएँगे और दूसरा अ, किसी भी चीज़ को आप ठंडे से अचानक गर्म करते हैं और अ, गर्म से अचानक ठंडा करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी रासायनिक अ, प्रक्रियाएँ होती हैं उससे खाना खराब भी हो सकता है। जी, और इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब वो सामान्य तापमान पर आ जाए तो जब आप गर्म करें, तो उसे बहुत उबालें नहीं उसे उतना ही गर्म करें कि वो जो आपके खाने लायक हो। कई लोगों का हाँ, कई लोगों का देखिए ये भी मानना होता है कि खाने को बहुत ज़्यादा उबाल लेना चाहिए उससे जो उसके अंदर के खराब करने वाले जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन देखिए मेरा ये मानना है कि अगर खाने को खराब करने वाले कीटाणु उसके अंदर आ चुके हैं, तो खाना तो वैसे ही खराब हो गया, है ना? अगर आप उसको उबाल भी रहे हैं तो आप उन कीटाणुओं को मार रहे हैं, लेकिन वो खराब खाना ही आप गर्म करके खा रहे हैं। मेरा तो देखिए तर्क़ यही है और अगर और कोई वैज्ञानिक आधार हो और कोई तरीका हो अ अगर वो लोग सही हो अपने तर्क़ में वैज्ञानिक आधार पे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो देखिए ऐसे ही करती हूँ। जी।
हुँ, हुँ। ओह! हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। जी, जी। उबाले नहीं। गुनगुना पता चलने लगे। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, खाना पहले ही खराब हो चुका है बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हम्म। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बढ़िया ये तो आपने काफ़ी जरूरी बात बता दी कि देखिए डिफ्रॉस्ट नहीं करना होता है। अ, वरना कहीं न कहीं अ, जो खाना हमने बड़ी मेहनत से रखा है कि उसका इस्तेमाल करेंगे वो पहले ही खराब हो जाएगा। अ, रसायन उसके अंदर आ जाएँगे काफ़ी अच्छा लगा अ, बड़ी अच्छी आपने ट्रिक बता दी है। अ, लेकिन देखिए मुझे यह बताइए कि अ
बिल्कुल। जी। जी हाँ। जी। जी।
जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे दाल, चावल, सब्जी इसके अलावा भी देखिए घर में कई बार चीज़ें बनती हैं ऐसी जैसे मुशरूम वगैरह की सब्जी हो गयी या और चीज़ें जो हैं अ ब जिनके लिए कहा जाता है ये चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। तो अ, इनके लिए क्या करना चाहिए? क्या इनको भी इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है या फिर आपको लगता है कि इनको इम्प्रोवाइज़ करने से बेहतर यही है कि इनको अ, हटा दिया जाए, फेंक दिया जाए, क्यों उनके साथ रिस्क लिया जाए?
हुँ। हुँ। जी। हाँ, बिल्कुल। नहीं-नहीं देखिए बिल्कुल भी नहीं आप जैसे फ्रीज़र के अंदर मैंने कहा रखने के लिए आप वैसे रखिए और फिर इसमें एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि जैसे अ, मशरूम हैं अ आप उसको वैसे ही नॉर्मल कर लीजिए जैसे पानी में रख करके। अ, उसके बाद में आप जी ए, ब्रेड लीजिए दो, उसमें बटर लगा लीजिए या चीज़ आप लगा लीजिए और उसके ऊपर वो मशरूम की सब्ज़ी को रख दीजिए, दूसरा पीस उस पे रखिए आप चाहें तो सैंडविच मेकर आता है उसके ऊपर उसमें आप टोस्ट कर लीजिए उसको सैंडविच बना कर के खाइए देखिए। तो ये भी अ, फेंकने के लिए तो नहीं है हाँ, अगर आपको कहीं लगता है कि जब आपने उसको निकाला हल्का-सा जो आप उसका सामान्य तापमान कर रहे हैं, उस वक़्त आप थोड़ी-सी खुशबू लेकर के देख लीजिए अगर आपको खुशबू में लगता है या थोड़ा-सा एक चम्मच अ, उठा कर के टेस्ट करके देख लीजिए आपको अ, स्वाद में कुछ फ़र्क लगता है तो फिर आप फेंक सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्रीज़र में रखने के बाद मशरूम भी खराब होते हैं, ऐसा नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। वाह, वाह, वाह, वाह! हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। वाह! हुँ, हुँ। उम, जी, जी। हुँ, हुँ। चख़ कर के देख अच्छा। देखिए इतनी अच्छी डिश आपने बता दी है मतलब मेरे ना मुँह में पानी आ गया मतलब कभी सोचा ही नहीं कि देखिए मुशरूम के साथ आप सैंडविच बना सकते हैं कभी दिमाग ने ही नहीं आया। हमेशा ये रहता है कि रखा हुआ खाना है तो उसको गरम करो रोटी के साथ खाओ और हो गया। आपने देखिए कितना अच्छा इम्प्रोवाइज़ेशन बन बताया मतलब मज़ा आ गया सुन कर के। अ, लेकिन मुझे ये बताइए देखिए एक बड़ी आम अ, एक और भी देखिए सोच समाज में चलती है, कि कितनी बार आप फ्रिज का रखा हुआ खाना गरम कर सकते हैं?
<chuckles> बिल्कुल। हुँ। जी। जी। अंदो देखिए बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फिर आप गर्म कर लिया, आपने 1 बार गर्म कर लिया, आप फिर उसको ठंडा करेंगे उसके न्यूट्रिएंट्स तो वैसे ही खत्म हो जाएँगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खाना जो होता है उसके तापमान में जैसे ही कहते हैं बदलाव आता है तो फिर वो खराब होने के उसके जो अ अ, अवसर हैं वो काफ़ी हो जाते हैं। 1 बार आपने खाना बनाया था, ठंडा किया, फिर फ्रिज में रखा, उसको बाहर निकाला, नॉर्मल किया, फिर गर्म करके आप खा रहे हैं। अब फिर आप उस खाने को अगर अंदर रख देंगे तो फिर देखिए वो ख खराब हो सकता है। हाँ, अगर बहुत मात्रा में खाना रखा है तो आपने जितना खाना है, आप उतना निकाल कर के गर्म कर लीजिए। आप ये ज़रूर कर सकते हैं तो उसको फिर एक वक़्त बाद में जो बाकी बचा है उसको फ्रिज में से निकाल के आप फिर खा सकते हैं।
हुँ। हुँ, हुँ। हम्म। जी, जी, जी। खराब होने शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। समझ गया। ये तो अ, बहुत ज़रूरी देखिए बात आपने बता दी और अ, मैं भी इस बात को देखिए बड़ा परेशान था कि आखिरकार कैसे कर सकते हैं, कितनी बार गरम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से देखिए आपने अ, सारी जानकारी दी, खासतौर से देखिए दाल चावल तो मैं ज़रूर ट्राई करने <chuckles> जा रहा हूँ। और जी, ज़रूर, ज़रूर। और बहुत अच्छा लगा देखिए आपसे पूरी बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी। जी। बिल्कुल, लहसुन बहुत सारा डालिएगा। जी। <chuckles> जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना मुझे बातचीत का अवसर दिया। धन्यवाद।
जी।